ああ。
うん。1人カラオケみたいな感じで入って
あ なるほど。
声を出すこともできますね。
あ、ほんとですね。割と日中安かったりしますよね。はあ。え、何、今ね、そうですよね、1人カラオケ用の部屋みたいなのもね、ありますよね。はあ。
はい。 そうですね。 はい。 そうですね、割と、そこそれはあの、声出す作業としては使いやすいと思うんですけれども。
うん。 あ、ありがとうございます。いや、全くええ、思いつかなかったです、それは。ああ、確かにそうすると、まあ、結構ね、長く居ても、歌っても、ね、なんなら。そうですね。へえ、ああ、それいいですね、うん。
うーん。 そうですね、<chuckles> ストレス解消で。 たただこう、ご自身の近くにあるカラオケが、少し、おす音漏れが大きかったりとかして、他の部屋の音が気になったりとかする場合は
うん。 え。 ああ、確かに。うん。
あの、音楽スタジオで、あの、ま、ソロ練習のために貸してたりとかもするんですね。
はい。 へえ。
そうすると、結構安い値段で、あの、防音室を借りることが出来ますので。
ええ。 あ、そうなんですね。へえ、それなんかそういう、音楽弾く人のためのとこなんですか？うんうんうん。
はい。 あ、そうですね。あの、音大生とかバンドマンが練習するようなところで。
ああ、そうなんですね。そこをじゃあちょっと借りて、1時間ぐらい借りてみたい
そうですね、市営のものとかもあったりもするので。はい。
なるほど。ええ。ああ、そうですか。へえ。あ、じゃ、それもちょっと調べてみます。いいですね。ああ、なるほど。意外とあるんですね、そういうスペースって。どこですればいんだろうって、ずっと思ってたんですけど。
そうですね。 そうですね。 ま、一番あの、う楽で、あの、もうメインになるのは車かもしれないんですけど。
うん、うん。 あ、ほんとですね。で
そこで集中力途切れてしまったりとか、あの、模擬面接みたいな感じにする場合は、そういうのもいいかもしれませんよね。
うん、うん。 はい。あ、ほんとですね、ちょっと組み合わせてやってみます。あの、まずは車で、帰る前に、お勉強して帰る。とね、それはすぐできますからね。で、まあ、あの、そういうね、スペース的なところも、お借りるスペースみたいなところも、なんかちょっとこう、取り入れながらやってみます。あ、今日なんかお話聞いて頂いて、いいアドバイスも頂きまして、本当にありがとうございました。
うん。 はい。 はい。 はい。 あ、とんでもないです。あの、2次試験応援してますので、はい、残りのじ期間頑張ってください。
あ、ありがとうございます。